Đúng rồi, chính xác, chính xác. Cho dù mà mình có làm thêm 100 cái nữa họ cũng chẳng bao giờ họ hài lòng hết á. <chuckles> Ờ.
<chuckles> Tại vì trong đầu người ta đã có một cái cái ý tưởng khác với mình rồi, cái ý tưởng của người ta là nhất rồi, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Thì OK, bây giờ cái đó thì, ờ, không còn là câu chuyện mà ai chịu lắng nghe ai nữa mà bây giờ là câu chuyện về, gọi là, quyền lực và địa vị. <laughs> Đúng hông? <chuckles> Ai có quyền hơn thì, ờ, làm theo ý người đó chứ cũng không phải là <chuckles> ý kiến bạn hay là gì nữa.
<laughs>

A lô bạn, ờ, hôm nay bạn sao?
Ờ, hôm nay mình khỏe, còn bạn thì sao?
Ờ, mình, à, mình vừa mới trải qua 4 tiếng đồng hồ học tiếng, <chuckles> cảm giác rất là dài luôn. <chuckles> Vẫn còn học, mình học mờ đang học tiếng Đức, mình đang, a, chuẩn bị mình đi làm cho nên là mình phải học. <laughs>
Bạn học gì? Wow! Tiếng tiếng Đức là một trong những ngôn ngữ mà mình có dự định trong tương lai sẽ học á, nhưng mà mình thấy nó hơi khó á, đúng hông?